Kopi saset aku kebetulan, eee, suka juga tapi dikurangi ya karena kan mengandung gula yang tinggi kan, tapi mungkin aku minumnya kalau misalnya lagi bosen aja sih, kayak lagi pengen makan sesuatu kayak cemilan kayak roti panggang gitu kan, terus kayak biskuit, pasti kan ada harus ada airnya gitu yang enak gitu ya untuk menemani, nah biasanya kayak, aku bikin kopi kemasan tapi aku saring dulu tuh si kopinya. Jadi ketika disaring dari kemasannya itu si gulanya bisa bisa kefilter, jadi lebih sedikit lagi gitu jadi lebih enak sih menurut aku. Mhm.
Oh iya sih. Heeh. Heeh. Oh. Heeh. Oh ya? Lebih besar ya bijinya daripada biji ini ya, bubuk kopinya gula tuh? Oh gitu. Oh, oh gitu ya. Oh ya bisa dicoba nih ya, jadi apa namanya, eee, istilahnya apa ya, mengurangi kadar gulanya tuh bisa juga ya dengan disaring dulu sehingga nanti gula yang biji gula-gula besar itu yang akan, eee, apa ya, eee, tertahan gitu kan, jadi berkurang ya rasa manisnya. Oh gitu, oke oke nah ada nggak mmm, mhm. Oh ya Kak maka <chuckles> oh iya sa baru tahu! Heeh baru tahu juga itu kayak gitu karena kan ya memang ya, nggak bisa dipungkiri kan kita kalau pakai saset kan tinggal tuang sret, gitu aja kan nggak pernah kepikir kalau harus apa, eee, gim mengurangi gulanya pakai disaring gitu kan, itu berarti saringan yang paling lembut itukah? Yang punyanya teh itu ya?
Iya iya, iya lebih besar jadi bisa kesaring. Mhm. Mhm, bisa bisa. Padahal aku juga tahu itu dari sosial media sih. Aku ngelihat ada orang posting. <chuckles> Jadi kayak, eh, bener juga ya. <chuckles> Mhm. I Iya iya, saringan. Benar benar. Jadi kayak bisa loh kayak gitu. Lumayan lah, he eee, kayak sekitar 20 gram mungkin kebawa deh si gulanya nggak masuk ke dalam.
Mmm. Iya iya. Oh ya lumayan juga kan, iya oke oke.
Eee, berani tapi kan jadi tetep bisa menikmati rasanya kan, rasa kopinya gitu.
Iya heeh, benar benar benar, iya iya. Nah, eee, kalau teh gimana Kak sama kah seperti, eee, menggemari kopi gitu?
Teh, sama aku suka teh tapi lebih ke sore hari ya ketika
Oh.

Enak punya Indonesia loh kalau kopinya itu ternyata. Malah kalau dari luar negeri, kalau di Jepang itu matcha, teh ijonya kan yang terkenal. Mhm.
Gitu ya. Oh gitu, iya iya, bener bener. Iya sih kopi Indonesia itu anu ya, memang, eee, banyak dicari sebenarnya kalau orang tahu itu, eee, apa, eee, kalau di Indonesia itu enak-enak kopinya. Nah yang apa namanya, eee, tentang kopi, eee, dengan teh nih yang paling bikin, eee, mood booster yang mana Kak?
Mhm. Yang paling bikin mood booster pasti kopi sih. Kopi itu benar-benar diperlukan banget setiap pagi, kalau tanpa kopi aku suka pusing soalnya. Iya.
Pi ya. Oh gitu. Nah itu ada ada ada ini enggak indikasi kayak kecanduan kopi Kak? <chuckles>
Iya, kayaknya iya deh, yang namanya kafein tuh kecanduan juga ya, kayak nikotin gitu kan, kecanduan gitu kan
Oh gitu ya. Mhm. Mhm. Iya iya iya. Wah, gitu ya.
Ya jadi parah sih. Kayak udah kecanduan, tanpa kopi aku harus minum gitu ya hidupnya.
<chuckles> Berarti ke mana-mana bawa kopi nih, paling enggak yang sasetan kan?
Iya. Apalagi sekarang tuh ada tuh yang meled apa dari Nescafe, yang ice roast, itu kan gampang banget bikinnya. Jadi cuma tinggal masukin kayak udah ice americano, kayak Starbucks gitu sih rasanya aku ngerasa. Kayak gitu. Mhm.
Iya. Iya. Iya iya. Iya sekarang kan banyak booth-booth dari brand, eee, kopi itu yang mulai ini ya, eee, bikin booth kaki lima kan banyak itu juga. Nah mhm mhm, iya, iya. Itu kan macem-macem, eee, apa namanya, eee, rasa-rasanya ya jadi apa, gampang sih kalau mau nyari kopi. Nah itu pernah gak, ada berubah gaya minum kopi atau teh gitu dengan alasan kesehatan atau tren gitu, pernah gak Kak?
Mhm, benar benar. Starling ya, Starbuck keliling. <chuckles> Mhm. Eee, iya, makannya, eee, kenapa aku sekarang jadi suka yang kopi pahit gitu ya, karena mungkin alasannya kesehatan sih. Karena kan kalori kopi pahit itu cuma 15 kalori sekali minum. Sedangkan kalau kita beli di Starbucks gitu ya bisa sampai 300 kalori gitu kan lumayan tuh, kayak hemat kalori ya, <chuckles> dengan menikmati
Heeh. Oh. Mmm. Weh. Ya bener kan. Jauh banget jaraknya.